Yun, good morning po.
Yun, good morning. Kamu kamusta ka naman?
Mm. Ah, 'eto, ah, nagmumuni-muni, <chuckles> ah, habang nagkaka nagkakape. Ah, alam mo yun, ah
Mm. 'Yan. Bakit naman? Mm.
Alam mo 'to buhay natin, eh, padre de pamilya alam mo yung may mga problema tayo na hindi inaasahan at hindi natin na hindi pinaplano na alam mo yun, na anong gagawin natin oo. Mga gano'ng bagay ba na natural na lang yun, eh, natural nalang talaga 'yan sa tao o lalong-lalo na sa'tin na padre de pamilya. Mga gano'ng bagay ba. Mm.
Mm. Mm, mga problema. Oo. Mm. Tama ka naman. Oo, tama ka naman.
Kayo po anong ginagawa niyo? Kumusta kayo? Kumusta kayo sa umagang ito?
'Eto medyo kakatapos lang mag ano, maglinis so ga ganun din nagmumuni-muni din. Ikaw ba, ah, sa tingin mo ano yung palagay mo sa utang bilang solusyon sa problema sa pera? Kunwari an a anong ben benepisyo kapag nangutang ka para makuha mo or para makapag-budget ka sa mga araw-araw mong gastusin? Gano'n.
Hmm. Mm. Hmm. Ah, siguro sa'kin eh
Mm.